Então eu faço ele que dá, exatamente, 3 bolinhos de como se chama? Aqueles bolinhos que gente faz na xícara, né.
Sim, sim, sim.
E aí, é 1 para mim e 1 para cada uma da minhas filhas, acabou. Não tem como voltar para fazer a segundo a segunda boquinha, a terceira boquinha, sabe. É aquilo ali.
Ótimo. Eu ia te dar a ideia de congelar o que você não comer do bolo, mas depois é fácil de descongelar.
Não, não. Exato, eu sei que está ali, entendeu?
Exatamente. É melhor reduzir o que está feito, porque aí até fazer, preparar, misturar já o cérebro vai pensar 2 vezes antes.
Exato. Exato. Então pra mim, né, eu já sei agora. Hoje em dia, eu sei o gatilho, controlo esse gatilho fazendo essa função, de fazer a quantidade bem menor. E aí, dá 3 bolinhos de de copo, de xícara. 3 bolinhos são eu e minhas filhas. Já foi, não tenho risco de eu voltar para lá. Porque eu estava notando que eu estava realmente comendo, essa porção dos 3 bolinhos, um pratão com, literalmente, uma lata de leite condensado que eu fazia o brigadeiro.
Na quantidade. <chuckles> Tá bom. Até acabar, né. "Consumir até eu acabar".
Exatamente. E, então, hoje em dia, eu consigo ter esse autocontrole. Mas, mesmo assim, né, o impulso vem, às vezes, e é complicado, viu, de sair dele.
Olha, se v se te vier o impulso de fazer sem ser a porção controlada, o grande, o tabuleiro grande, faz pra dividir. Divide com as pessoas. Sai: “Olha, eu não te conheço não, mas quer um bolo?” Va vai de louca: “Eh, <chuckles> toma o bolo, leva o bolo meu filhinho, leva o bolo, filhinho”. Vai vai que nem essas vai vai que nem as as senhoras maiores, essas as tias, né, aquela de de de bairro: “Vai, leva o bolinho aqui, filhinho. Leva, leva, leva o bolinho”. Embrulha já já recebe o bolinho embrulhado. <laughs>
Exato. Toma! <chuckles> O cara do delivery chegou: "Toma, leva bolo". <chuckles> <laughs> Exato. <laughs> É, isso é maravilhoso, né. Mas o o olha, eu fico muito tentada, se eu tiver ainda o bolo em casa, né, para não correr o risco, eu prefiro ficar na configuração de dividir esse bolo entre eu e minhas filhas, só fazer no horário que elas estão em casa, porque, se bobear, elas chegam em casa, o bolo já nem existe mais. <chuckles>
<laughs> Aham. <laughs> Já acabou. Não, é, é, espera elas chegarem. Qualquer coisa manda levar para as colegas.